Iya betul, setuju sih. Cari, eee, tempat cerita yang memang aman untuk diceritakan ya, dan juga bisa memberikan nggak tidak harus bisa memberikan solusi cuma paling tidak bisa memberikan support-lah, gitu. Karena kan sebetulnya cuma butuh support kalau lagi kondisi kayak gitu ya.
Betul. Ya. Iya betul, Kak.
Mhm, betul disalahkan balik, biarpun, dia udah tahu salahnya di mana, gitu. Sedangkan, harusnya di-support ya, apalagi kalau ceritanya apalagi maksudnya, kalau orang udah cerita kan berarti kan cerita ke orang-orang yang dipercaya atau yang terdekat, gitu. Berarti kan, harapannya kan pasti, ditanggapi dengan baik gitu, bukan malah disalahkan. Setuju sih, berarti harus cari orang-orang yang memang aman untuk diceritakan, gitu.
Ya, iya. Ya. Iya, karena banyak juga saya lihat, eee banyak juga saya lihat sekarang dan dari teman-teman saya, menceritakan ke yang salah itu, salah satunya ke sosial media sih Kak. Jadi kegagalan dan masalah diceritakan ke sosial media, maksudnya di-upload di sosial media entah itu X, entah itu instagram ya, kan itu malah malah jadi aneka ragam ya, e komennya, atau apanya, nah itu itu salah satu yang salah sih. Malah jadi ada yang menertawakanlah, ada yang menyalahkan. Wah, rusak udah.
Nggak, bikin mood-nya makin parah. Mhm. Hah? Oh. Ngerti, iya. Mhm. Paham. Paham paham paham, paham paham. Oh, iya ya. Bahkan, eee, justru malah ada yang share ke sosial media dan responnya itu sangat beragam, gitu ya. Nggak semuanya positif malah dapetnya.
Oke siap, positif.